Ja. Okay, das heißt, ähm, ihr habt genau, ihr habt ihr habt, äh, den den Holzboden, ihr habt 'ne 'ne Markise, Äh, Tische und Stühle. Wie wie ist da die Wahl gefallen, auch in Holz, äh, aufgrund von Nachhaltigkeit? Obwohl, naja, Nachhaltigkeit ist ja bei Holz auch so 'n Ding. Also ja, man kann's verbrennen, ähm, hält aber nicht so lange dann, wie wenn ich irgendwas aus, <lip trill> Aluminium zum Beispiel nehme.
Mhm. Äh, da haben wir so, äh, Hartkunststoffstühle, ja, die haben wir schon jahrelang und die sind eigentlich immer noch recht gut, ja. Die sind so die wurden übernommen, genau. Und der Tisch, der ist, meine ich, auch aus so ja, so Aluminiumprofilen und dann ma kommt da noch so 'ne Tischdecke drüber, die dann einfach mit so Klammern dann auch mit auch noch befestigt wird, damit die einfach beispielsweise jetzt vom Wind oder so nicht nicht weggeweht wird vom Tisch, ja.
Okay, die wurden übernommen also. Mhm. Okay. Und, ähm ähm, was wollt ich denn noch fragen grade? Ähm, ah ja, wie sieht's denn mit äh, das ist ja ganz typisch für für Balkone und Terrassen, wie sieht's denn bei euch mit mit Pflanzen auch? Das ist ja auch 'n, äh, sage ich mal, 'n großer Faktor für für Gemütlichkeit und einfach, damit's sehr wohnhaft ist.
Mhm. Ja. Absolut, ja. Mhm. Ja, da haben wir dann auch so so Pflanzenkübel, die sind dann am am Geländer installiert und ja, da hat dann meine Mutter sämtliche verschiedene Kräuter dann auch, äh, angepflanzt, beispielsweise, ähm, Petersilie, Schnittlauch, ja, so 'n bisschen Kresse. Das was alles was man halt so 'n bisschen braucht dann auch für so 'nen ja, so 'n Salat, so 'n gemischten. Da kann man dann wunderschön die Gartenkräuter ganz unkompliziert da ab abernten, ja.
<chuckles> Okay. Ja. Also seid ihr seid ihr da sehr autark unterwegs, <chuckles> könnt euch selbst selbst verpflegen. <giggles>
Ja, das kann man 's kann man so, äh, autark nennen genau, ja.
<giggles> Okay, ähm, aber wie ich ja schon rausgehört habe, ist das jetzt all also sind ihr habt ihr nur echte Pflanzen? Ähm, jetzt keine Plastikpflanzen, die haben ja auch weniger sage ich mal, um die muss man sich ja gar nicht kümmern, die sterben nicht ab, ähm, machen keinen au Schmut
<chuckles> Ja. Ne, das das sind nur e nur echte Pflanzen und von so Kunstpflanzen bin ich auch gar kein Fan, um ehrlich zu sein. Ja, die stauben dann richtig stark zu und, ja, haben da auch keinen meiner Meinung nach keinen richtigen, ja, zum Beispiel 'n echt keinen Mehrwert, ja, so 'ne richtig schöne Pflanze oder so was, die die reinigt dann auch 'n bisschen so die Luft, wenn sie entsprechend größer ist und so weiter. Also, das ist das ist das sind dann solche Vorteile, ja, die ich in in
Kein Mehrwert. Das stimmt. Zieht aber auch mehr Viehzeug an, ne? Also
Das ist natürlich auch so 'n Ding, ja genau, da hast du völlig recht.